Olha, você teve um encontro por acaso que virou algo importante?
Olha, deixa eu te contar. Tive sim, e foi um encontro, mas muito, muito por acra por acaso e que virou algo muito importante na minha vida, porque desse pois, desse encontro surgiu a minha família praticamente, né? Hoje eu estou casado com 2 filhinhos, mas foi, realmente, algo muito por acaso.
Uhum. Ah, é? Hum. Olha! Legal! Então e então então foi um foi um encontro que virou algo romântico, é isso que eu tô entendendo?
Isso, isso. Mas, assim, não foi bem ah, vamos se dizer assim, eh eh, não foi bem um encontro, porque não foi algo realmente, né, que que foi marcado e tal, mas algo que que aconteceu e é as coisas fluíram, né? E foi então
Ah. Certo. Aham. Ah, interessante. E e como que foi isso?
Olha só, foi muito por acaso, eh, eu
Hum.
estava vivendo um momento que eu não queria relacionamento de maneira nenhuma, né, já tinha já tinha passado por muita coisa. E eu estava buscando, sabe, focar minha vida nas coisas de Deus mesmo, assim. Eu tenho eu professo a fé cristã e e, assim, eu queria mesmo me lançar de cabeça naquilo que Deus tinha pra mim, em termos de de fazer a obra, de de de cumprir o propósito de minha que eu acredito que seja o propósito da minha vida.
Certo. Uhum. Certo. Aham. Aham. Certo.
E e me apareceu a oportunidade de fazer missões no sertão.
Eita.
Pois, aí eu falei: "Rapaz, eu já conheço esse projeto há tanto tempo, eu vou."
Aham.
Pronto, nisso que eu fui, eu fui nesse nesse projeto, numa viagem pra o sertão de 5 dias, foi muito bom, e no último dia
Uhum.
acontece o abençoado do encontro, por quê? Eh, eu percebi uma pessoa, né, que uma menina, ela estava fazendo oração ali com as crianças, ela estava ali, né, fazendo todo o trabalho legal, ali, com as crianças e aquilo me chamou atenção.
Aham. Certo. Hum. Tá bom, uhum.
E e aí eu passei a observar e tal, e me aproximei pra ver como é que era o trabalho, mas totalmente sem maldade, sem nada, só mesmo real que eu queria ver o trabalho que eu achei muito interessante o trabalho que ela estava fazendo.
Certo.
E aí dali teve, eh, uma proximida uma aproximação, ela virou falou comigo, eu falei com ela a gente a acabou se conhecendo ali.
Aham.
E E assim pronto, aí teve ali todo aquele trabalho tal, e e no final mesmo, ela pediu pra eu tirar uma foto dela com um rapaz.
Certo. Ah. Aham.
Aí eu: "Beleza." Fui lá, tirei porque o celular dela tinha descarregado.
Certo.
E aí, eu fui lá, tirei a foto com a foto deles e tive que pegar o número dela pra enviar a foto.
Aham.
E e a ironia é que esse rapaz era o rapaz que ela gostava na época. <laughs>
Hum. Oh, meu Deus. Então, ela estava estava gostando, ali, do outro rapaz. Hã, boa.
Pois é, rapaz, era o rapaz que ela gostava. Mas eu não sabia de nada e tal, então, eh, foi fluindo. Aí tal. Depois desse encontro totalmente por acaso, né, que teve essa questão de tirar foto e va e a gente voltamos de viagem. E o que é que acontece? Eu tive que enviar a foto pra ela. Enviei a foto pra ela e e pronto. Porém, se passaram os dias e eu ficava, assim, no grupo, né, tinha lá o grupo no WhatsApp do do das da missão, e sempre que ela falava gerava algo dentro de mim, e assim, tipo: "Fala com ela. Ai, chama ela pra conversar". Eu falei: "Não, eu não vou fazer isso. Eu já me conheço, eu sei como é que as coisas são. Eu vou eu vou chamar ela pra conversar vai" Falei: "Hã, não melhor não".
Aham. Uhum. Certo. Aham. Sim, uhum. Certo. Aham. Ah. Aham, tá.
Mas aquilo foi crescendo a ponto de eu falar: "Olha, quer saber de uma? Apenas vou dar um bom dia pra ela, perguntar pra ela se tá tudo bem, se ela se lembra de mim e tal".
Aham.
E pronto.
Aham.
Fiz. E ela foi muito ela se ela correspondeu bastante, né, ela foi bem receptiva e tal.
Tá. Olha! Aham.
E pronto, desse contato, de do 2, 3 dias depois já tivemos o primeiro almoço. <laughs>
Olha. <laughs> Que rápido, hein?
É e, as coisas fluíram de um de uma forma tão intensa, mas tão rápida que, assim, resumindo, eh
Uhum. Tá.
Em do 2 meses após que foi a pro que foi a viagem que teve, eh, te teve, eh, nós já estávamos namorando.
Tá bom. Aham.
6 meses depois nos noivamos, um ano depois a gente se casou.
Aham. Olha.
E daqui ali
Caramba, então foi foi bem rápido então, né?
Foi tudo muito rápido, e aí de um ano casado, já veio a primeira filhinha e
Meu Deus. Já veio a primeira filha, olha.
e e cá nós estamos há 7 anos casado.
7 anos então tem esses, eh, de casado, né? Então essa história já tem uns 8 e pouquinho, né?
É isso, isso já tem 8, 9 anos na história, mas de casado nós temos 7, e assim
Aham. Aham.
de um encontro totalmente aleatório num projeto de missões, onde o na praça, a acredito que Deus me fez voltar os olhos pra ela ali naquele momento. <laughs>
Sim. Uhum. Exatamente. <laughs> Interessante, muito legal essa história. E e aí, assim, né, só eu queren só fiquei curioso agora, mas assim, você você estava fazendo essa questão da do projeto de missões e tal, e aí você você chegou a terminar isso? Foi pra outro lugar? Como que foi a vida de vocês daí pra frente?
Não, nós continuamos porque ela já fazia parte desse projeto.
Aham.
E, a viagem que eu comecei que eu conheci ela foi a minha 1ª. Depois dali, a gente foi pra muitas outras viagens
Legal.
e e a gente só parou um pouco de fazer isso quando a nossa filha nasceu. Ficou um pouco difícil de a gente continuar a fazer missões, e depois de uns 2 anos, nós viemos pra Portugal. Do Brasil viemos pra Portugal, e e aí realmente já não conseguimos mais fazer, né, e a gente atua, eh, na obra do Senhor de outras formas, mas no projeto então a gente já não consegue já não conseguiu mais fazer. Infelizmente, infelizmente. <laughs>
Uhum. Ah. Tá bom. Uhum. Certo. Ah, faz sentido. <laughs> Ah, isso é muito legal, né, porque se não fosse esse projeto, vocês realmente não teriam se conhecido, né. Teria passado, ali, batido, n sei lá, né n não sei, né, quando tem que acontecer, acontece de alguma forma. Mas
Verdade.
parece que realmente foi muito importante pra vocês se conhecerem, né. E aí você você você tem 1 filha agora, é isso?
Isso. Isso. Temos 1 fi é, mas ag agora temos mais 1 filhinho também, que é o nosso tuguinha, né, nosso portuga. <laughs>
Ah. Aham. Legal, nasceu em Portugal.
Nasc Nasceu aqui em Portugal, é. <laughs>
Bacana. Nossa, mas que interessante isso. Então, por um por um encontro ali, tudo isso aconteceu, né?
Sim, e olha que na época realmente eu não tinha nenhuma pretensão de ter mais relacionamento nenhum, naquela época eu estava bem fechado.
Aham. Certo. Aham. Aham.
Mas foi algo que simplesmente fluiu tão naturalmente, tinha que tinha que vir de um encontro realmente aleatório, porque, assim, na minha vida eu tive alguns relacionamentos, e era tudo meio que programado, sabe? Eu tipo, eu via alguém, me interessava e a gente marcava encontro e dali acontecia e tal, então era tudo muito programado, é.
Sim. Ah, entendi. Olha, legal né?
Não vou dizer eu não vou dizer forçado, mas era algo, assim, que eu arquitetava né, na minha mente, olha
É, não não não tinha aquela questão que, do acaso, que nem teve dessa vez né?
Isso, isso, então era algo, assim, eu olhava, a pessoa me interessava, ela se interessava, eu percebia isso, a gente tinha uma conversa e pronto, mas dessa vez realmente foi tudo muito, assim, muito aleatório muito fluiu muito natural. Eu acho que por isso que, tinha que ser assim pra dar certo. <laughs>
Uhum. Uhum. Hum, boa. Tinha que ser, é, exatamente, talvez se você estivesse né eh, arquitetado, pensado, "Ah não vou fazer isso fazer aquilo", não teria acontecido né, dessa maneira, é.
Verdade, verdade, até pra falar com ela depois, eu não fui programado, porque eu não queria, mas parece que tinha algo mais forte falando: "Vai, fala com essa menina, vai, fala com essa menina.".
Aham. <laughs> Vai lá né? <laughs> Não? Legal.
Pois é, então tudo muito assim.
Nossa legal, e e são coisas que a gente não entende né, mas tinha que acontecer né.
É, verdade, verdade, eh, e assim, aí fora ela fora, essa essa situação, ah, tive também uma outra situação também.
Uhum. Tá. Ah, teve outra também? Como que foi?
Muito também foi muito interessante, muito mais muito por acaso, e que virou, na verdade, uma amizade muito importante, né, al alguém que, eh, de de tão importante que por coincidência, assim, eh, nós éramos ambos do Brasil, mas por coincidência, no mesmo período também viemos pra Portugal. <laughs>
Aham. Aham. Ah tá!
Essa minha amiga também tá aqui, e e esse acaso foi, eh, eu sou autor de um livro do eh, de poesia.
Olha que chique, legal. Hã, e aí?
Pois, e e assim, ela por um acaso viu o meu livro mas só que ne em uma convenção, mas ela não conseguiu ter acesso a mim, e e também não conseguiu ter acesso ao livro da época, mas ela se interessou bastante pelo livro. E de e por um por um acaso ela me achou no Facebook.
Entendi. Bacana.
Né, e aí lá pelo Facebook a gente começou a conversar, e ela procurou saber do livro eu falei expliquei ela falou que se teria como enviar porque eu morav eu mora eu morava na Bahia e ela morava no Rio Grande do Norte.
Uhum. Ah.
Eh, e aí eu tive que enviar o livro pra ela e aí a gente pa trocou, hã, endereço informações, e eu enviei mas disso se tornou uma amizade, né, uma amizade pois é, e dessa amizade virtual, eh, que poderia apenas ter acabado ali, na questão do livro e tal, mas assim, mas por acaso não, assim, realmente se tornou uma amizade. E uma amizade muito importante porque ela é uma amiga que eu considero muito, e e assim quando eu estava planejando vim pra Portugal e aí fui conversar com ela, ela já me disse que já estava com passagens compradas pra também vim, eu falei: "Eu não acredito é muita coincidên" e acredite
Olha, é verdade, né? Uhum. Não ter passado disso, né? Uhum. Olha. <chuckles> Ela já Caramba que interessante né?
e, assim, e acredite, eh, a gente não conseguiu se conhecer no Brasil viemos nos conhecer pessoalmente aqui em Portugal.
Uhum. Nossa, que loucura, né. E que lug que lugar que vocês são do Brasil? Os 2 são de lugares diferentes?
Isso, ela era de Natal do Rio Grande do Norte e eu de Salvador, Bahia.
Aham. Ah, esse é, eh, é pouco lon distante dos do outro, né. Ia ser difícil. E e em Portugal vocês moram perto?
Uhum. Mais ou menos, a gente a mo a gente é bem menor então assim, eh, de Natal de Natal pra Salvador de avião é mais ou menos o que, 1h30 2h, eh, aqui eu moro em Coimbra ela mora em Porto de carro é 1h10 então está bem mais próximo. <chuckles>
Por Portugal é bem menor, né, então. <laughs> Mais fácil. Aham. Ah, exatamente, né, bem mais fácil mesmo, né?
Mais fácil, então algo bem aleatório que se tornou uma amizade muito legal, muito importante.
<laughs> Nossa, que legal! E vocês vocês mantêm, assim, você cultiva ainda essa amizade, vocês se falam? Eh, tá tá tá tá ligado ainda, né?
Eh. Hum, cultivo. Sim. Estamos, eh eh, noss nossa família se tornou amigas também, né, porque eu conheci o esposo dela, ela conheceu minha esposa, nossas filhas também se conheceram, então
Aham. Legal. Uhum. Legal. É bom, né, porque quando a gente vai pra outro país, assim, eh, muitas vezes quando a gente chega não conhece ninguém, né, tem con tem poucas famílias amigas, assim, acaba virando um apoio também, né?
Verdade, verdade, e, assim, já ela já me ajudou em muitas questões, porque ela ela veio primeiro para cá, né. Eh, e eu também já ajudei ela em algumas outras situações, então, assim, acabou realmente se tornando um a um um apoio aqui, né.
Exato, exato. É um apoio, e é tão bom, né, a gente ter alguém. Eu também moro fora do Brasil e é bom a gente ter essas amizades, assim. E fica tudo mais forte, né. Porque você está fora do seu país, está longe da família, está longe disso e daquilo e aí você cria essas a essas amizades, assim. É um apoio muito gostoso, muito importante de ter, né.
Verdade, se não tivesse esse esses laços, essas conexões, fica muito difícil. A vida do imigrante, você bem sabe, não é nada fácil, né.
Aham. Não é nada fácil, exata <giggles> exatamente, o povo o povo na internet vê um glamour, né, que eu falo: "Gente, onde que tá isso?" <laughs> Muito engraçado isso.
<giggles> Pois, o pessoal romanti pessoal romantiza bastante, mas no dia a dia aqui a gente sabe como é que é. <laughs>
Exatamente, é é bem romantizado mesmo. Mas, olha, muito legal que você, né, teve esse esse contato aí com com essa pessoa, né, que hoje virou sua amiga, e também muito legal a história de como você encontrou, por acaso, a sua esposa, né, 8 anos atrás, e, é é le é legal que a gente, muitas vezes, e q essa questão de amor, né, muita gente fica procurando, procurando, procurando, procurando, mas vai aparecer por acaso, né, igual aconteceu pra você.
Sim. Verdade, talvez numa praça, em projeto de missão tá. <laughs>
É. <laughs> Sim, é só confiar ali em Deus que uma hora chega, né.
Verdade. <giggles>
<giggles> Mas, oh, muito obrigado por compartilhar toda essa história comigo, foi muito legal conversar com você hoje.
Eu que agradeço, valeu. <giggles>
Aham. Até.